Mhm. Gab es denn schon mal in eine Situation, bei der dich eine Benachrichtigung aus irgendeiner Aktivität rausgerissen hat oder die in 'nem denkbar uns ungünstigen Moment ankam?
Bestimmt, ja, also ja, konkret fällt mir jetzt grad nichts ein, aber das gab's definitiv schon mal, ja, dass mich da was dann aus'm Fokus gebracht hat. Zum Beispiel, ja, wenn man vielleicht mal
<chuckles> Ja.
ja, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, ja, irgendwie es ist am Auto oder so 'n technischer Defekt oder so und das Autohaus schickt dann irgendwie mm, ja, 'n Diagnosebericht und man muss dann schnell antworten und so, ja? Da da sind ja einem dann die Hände Hände gebunden und man muss da wirklich dann schnell drauf reagieren. Das kann man nicht mal so noch, äh, schnell schnell verschieben, ja, oder die wollen dann 'ne schnelle Entscheidung, ähm, was man sich da auch finanziell vorstellen, genau.
Mhm, hm, ja.
Bei solchen Beispielen, ja.

Bei sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook oder so, da habe ich das auch, äh, abgeschalten, ja, dass einfach dann ja, das das wäre für mich einfach zu viel persönlich im im Alltag dann wegen jeder ähm, wenn ich zum Beispiel irgend 'ne Facebook-Gruppe da noch beispielsweise 'ne 'ne Verkaufsgruppe auf Facebook, ja, dann würde würde Handy nur noch dauerhaft, ähm, ja, vibrieren und 'ne Benachrichtigung aufploppen. Also, ja, das wäre total unpraktikabel im Alltag für mich jetzt, ja. Genau. Zum Beispiel auch während den den Vorlesungen beispielsweise gehe ich dann sowieso in Flugmodus, ja, um dann mich einfach nicht, ähm, abzulenken. Genau.
<chuckles> Ja. Ja. Hm. Ähm, wie wie sieht das bei Nachrichtenportalen aus? Oder bist du tatsächlich in dieser Feinsteuerung nur bei WhatsApp und E-Mail, wo es nur mehr oder weniger Eins-zu-eins so eine 'ne kontrollierte Gruppe ist?
Mhm. Bei den Benachrichtungs-App, da habe ich die eigentlich grundsätzlich äh, Nachrichten-Apps auch ausgeschalten und nur wenn mich da was interessiert, bestimmte Zeitungsartikel oder ja, vielleicht irgendwelche regionalen Nachrichten oder so aber die höre ich dann sowieso, wenn ich wenn ich möchte, dann, äh, schalte ich das die dann online an und höre die dann über 'nen 'n Webradio dann, ja. Ansonsten bin ich da gar nicht so im Alltag groß in in ir und irgendwelchen Nachrichten-Apps unterwegs, ja.
Mhm.